Ja. Ja, genau, das das könnte auch, äh, so 'n gewisses Risiko sein für die Leute, die du jetzt, ne, um noch mal zum anderen Thema zu kommen, online inspirierst. Gibst du denen denn auch Tipps, um so was zu vermeiden, damit die eben nicht in so was reinlaufen?
Ja, absolut. Absolut. Ich sage: „Nehmt genügend zu essen mit, zieht auf jeden Fall Wanderschuhe an, nehmt in steinigem Gelände unbedingt Wanderstöcke mit und schaut genau hin, ob, äh, diese Strecke überhaupt zu eurem, ja, Schwierigkeitsniveau passt.“ Ich war nämlich mal Anfang des Jahres auf La Gomera unterwegs. Das ist ja sehr anspruchsvoll mit starken Schluchten. Und während ich da war, sind ständig Leute verunglückt beim Wandern, teilweise auch tödlich.
Ja. Mhm. Okay. Ui. Oh, und da w hast du das direkt auch, also,, in erster Hand gesehen, oder gehört oder hast du dann eher im Nachhinein
Ne, ich hab's nicht gesehen. Ich hab die Toten nicht gesehen. Ich habe es aber erfahren auf Social Media, dass das teilweise in Gebieten passiert ist, wo ich da ganz in der Nähe war, und die sind da einfach irgendwo abgerutscht auf 'nem Stein, weil sie die Strecken nicht kannten und sich da selber überschätzt haben.
Ja. Ah. Okay, ja, das klingt ja dann so, als wär auch so 'n gewisser Herausforderungsaspekt, äh, im Lauf der Zeit entstanden.
Ja, für mich ist es auch 'ne Herausforderung, aber ich, äh, gebe dann dann auch gezielt Sicherheitstipps. Nachdem das alles passiert war, habe ich dann, äh, 'n Artikel geschrieben über Sicherheit in steilen Schluchten, wie bereitet man sich da am besten vor und was vermeidet man besser. Das war mir dann wichtig, da noch mal drauf hinzuweisen.
Ja.